Ako siyempre, yung dati. Yun nga, sa gusto ko kasi talaga dati yun nga yumaman, ah, mang yung magkaroon talaga ng financial freedom pero na-realize ko nito habang nagtatagal din, hindi lang pala yun yung kailangan ko. Oo, kailangan ko talagang yumaman tsaka magka-financial freedom pero kasama na din talaga dun yung alam mo yung balanse sa buhay parang, ah, hindi lang mayaman, hindi lang ano, kung gusto ko masaya, ayos, hindi alam mo yun, parang okey, may kapayapaan, ah, kahit ano, kahit hindi ako ganun kayaman basta alam mo yun, kagaya mo lang din na sakto lang, <chuckles> yun. Mm, para ano mm, 'di na naghahangad ng sobrang taas basta mabuhay. Oo, gano'n sa akin. Uy, sa'yo ba? Mm, sa'yo ba?
Hmm, mm. Mm. Oo. <laughs> Tama, tama. Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Sakto lang, oo. <laughs> Hindi na nag, ah oo. Mm, basta enough, oo. Ma mamuhay ng komportable, ganyan, oo. Oo. Ako sa akin, ah, yung mga pangarap ko dati, ah, talagang, ah, siguro nag-detour lang ako ng onte pero tignan natin kung makakami mare-revisit ulit, oo. Kumbaga mababalik ulit. Ngayon, ano nalang siguro, yun nga, parehas tayo ng pangarap na ngayon na, ah, mamuhay ng komportable. <laughs> Oo.
Mm. Mm. Mm. Babago. Mm. Mm. Mm. Oo, kasi ano, parang mahirap din kasi pala talaga 'pag sobrang yaman kasi sakit din sa ulo yan. <laughs> <gasps>
Oo. Kumbaga sabi nga nila mas malaki bulsa mo, mas malaki problema mo, 'di ba? <laughs> Yun 'no. Oo, yung sakto lang, yung tamang ano lang, po poproblemahin ko lang kung, ah, tum matu oo, ah, tumaas yung kuryente ng onti, yung mga gano'n. <laughs>
Problema, oo. <laughs> Yung sakto lang, okey na yun. <chuckles> Mm. Ano ulam? Hmm. Mm. Ano lulutuin? Yun lang ganun lang mga problema, hindi na yung kung saan pa kukuha ng pera pang luto, Diyos ko Lord. <laughs>
Oo. Yun lang. Oo. Oo. Naku po, naku po. Ayun na ngang hindi naman natin gustong maranasan talaga ano kasi, ah, ang hirap din lalo na kung may binubuhay kang pamilya, may binubuhay hindi lang yung sarili mo yung bubuhayin mo, yung may bubuhayin ko pang iba, yun yung mahirap talaga.
Mm. Tama. Sa pag tagal ng panahon 'no, sa sa akin kasi, sarili ko pa din kaya sarili ko pa lang kaya medyo medyo magaan pa pero sana makaya ko 'pag bumuo din ako ng sa akin sarili, oo. Mm.
Oo. Ah, oo, oo. Mm. Mm, ngs ng pamilya mo, oo. Ah, ganun ba? Ako kasi sa akin naman may asawa ako tsaka dalawang anak. Actually anak ko aso. So <laughs>
Hmm, hmm, okey. Ay, <laughs> ako pusa. <chuckles> Mm, ayan.
Oo, ayan. So, yung mga aso ko, eh, ang mahal din eh, kaya <laughs> oo.
Kaya talagang ano 'no, may maintenance. So yun, ah, para sa akin maituring mo na din tagumpay yan kasi na ano mo sila, naalagaan mo ng maayos, oo. Ayun, salamat sa 'yo ah.
Oo. Oo. Tama, tama. Oo, salamat din. Medyo nakakabitin pero 'di bale sa susunod muli. Oo, ingat, ingat. Salamat.
Mm. Kaya nga. Hmm. Ingat, paalam.

Ah, ya isa yun, ah, na siya yung, ah, ind um oo parang yun yung ano niya, eh, yun yung mindset nya, eh, na pagka kailangan, ah, by this age ganto yung ano ko.
Mm. Nagsabi no? Tumatak din Mm. Oo. Ihiw Mm, ihiwalay din yung ano tawag dito, ah, pamilya sa trabaho. Kasi, hindi porket pamilya mo, alam mo yun i-involve mo na dun kasi may tendency daw na sa halip na mag success ka nga is bumagsak ka. Naano ko yun, eh, na tama naman nga, oo, ang galing.
Mm. Oo. Oo. Yun eh, minsan kasi yun nga sa kanya iba naman yung success iba naman yung ano kasi, ah, iba yung dinaanan niyang daanan. Tapos, di ba. So, parang minsan may mga ibang tao na, tinitingnan na hindi nga naman yun yung katangi-tanging daan na para sumakses di ba. Yun yung hindi ko rin maintindihan minsan sa mga motivational speaker na yan, na sasabihin, "Eto yung formula, eto yan. Bilhin mo sakin bibenta ko sayo, tuturo ko sa ganyan, eto yung formula" pero hindi nila sa oo di ba. Ni mo yung adobo nga, eh, nakakailan timpla yan per tao di ba, may matamis na adobo, may matamis na ay may maalat na adobo, may tuyo, may suka, di ba. So, iba-iba talaga yung recipe for success nga na tinatawag, eh, di ba?
Mm. Mm. Totoo. Mm. Mm. Oo, tama, tama. Mm, mm. Mm. Oo, depende naman yun sa tao. Mm. Oo. Sa adobo, kaya nga. Mm, depende yan. Kasi hindi naman porket na gumana sa kanya, gagana din sayo. Kasi kanya-kanya naman tayong diskarte sa buhay di ba? Mm, tama.
Tama. Tama, tama. Oo, yun na nga, eh. Tsaka iba't ibang-iba tayo ng dinadaanan na kalsada hindi pwede tayong oo, hindi tayo pwedeng pare-parehas. Di ba, isang example na nga lang kung nakatira ka sa Metro Manila, EDSA- lahat kayo dun dadaan- traffic, di ba? <chuckles>
Mm, mismo. Pare-parehas no? Mm. Mm, mm. <snorts> Mismo hindi ka na makakausad mismo. Dun ka na lang, mm, totoo.
Hindi ka na makakausad talaga, oo, dun ka na lang so paano ka paano mo mararating yung ano yung dulo kung pare-parehas kayo ng dinadaanan tapos hindi na kayo gumagalaw, di ba?
Dulo. Tama, syempre mm. Syempre kailangan talaga mag-ano kang mag change way talaga para mabago din yung takbo ng buhay. Wag kang wag mong wag mong gayahin din yun sa iba tama naman nga, kasi hindi porket yun nga umepekto sa kanya mangyayari din sayo kasi, magkakaiba naman talaga nga tayo ng pinagdadaanan. Tama ka, ang ganda ng nasabi mong yun, <chuckles> oo. Mm.
Mm. Mm. Mm. Mm. Di ba, oo. Eto pa, medyo hot topic din yung gusto kong pag-usapan yung yung gusto kong itanong sa susunod no. Ah, dahil nga nung nakaraang holiday natin nagkaroon tayo ng eleksyon ano ba sa tingin mo yung mas importante, yung panalo yung binoto mo o panalo yung para sa ibang tao?
Mm. Mm.